うん。まあ、そこはね、自分の、あの、意志なので、あの、良いと思いますよ、強く保たれるのは。ただうん、相手を、その、変えることっていうのは難しいかもしれないですね。
はい。 え、これもう、なんか、白黒はっきりさせるために、なんか、こっそりさ、携帯とか見て、し何してるか全部調べてから決めた方がいいのかなとも思ったんですよね。
うん。 うーん。 うーん。うーん、でも、それは、もう、あの、白黒はっきりさせる必要ないんじゃないですかね。もうもう相手のことよりも、自分の気持ちがどうなのかっていうことにフォーカスした方がいいと思います。
ああ、もう、相手の今のそういうことするのでも、やっぱりおかしいですよね。飲み屋の子と LINE 交換して、なんか「遊び行かない？」とか、へ休日に。
うん、うん。 うん。 うん。 そうですね、平じうん、平日だったら、あの、ね、お互い、向こうもね、ま、お仕事なので、そういう風に誘ったりはするかもしれないけれども、こちらから、この休みの日に誘うということは、ま、それ以上の関係を望んでるってことですよね。
そうですよね。
うん。でも、それがほんとに事実かどうかは別として、そういうことをする行為自体
はい。 はい。
うん、もう、あの、許せないのであれば、これは何度もこれから続くと思いますので、ま、それをうん、あの、どうするか 許せるのか許せないのかっていうことを自分に、自分の気持ちにフォーカスした方がいいと思います。
うーん。 そうですよね。なんか、付き合い始めの時も、なんか、付き合い始めって、そんな、ね、デート中にね、他の女性から来た LINE に、なんか、ぴゅぴゅってくの、返せる器用さにうんざりしたんですよね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。ま、そういうね、器用な方なので、きっとまめでね、あの、あなた自身にも良くしてくれたんだと思いますが、ま、そういう方っていうのはずっと続きますよ。
うーん。 うーん。 そうですよね。
でうん、それを許せるか許せないか、なので。
でも、結構これで喧嘩んなるんで。
うーん。
うーん、もう、なんか
ですよ。 なので、決してねうん、あなたのことが嫌いになったとか、あなたのに何か落ち度があったとか、そういう事ではないので。も、そういう人なんですよ、相手の方は。
はい。 うんうん。 そうですよね。
でもねうん、そういうことを全然気にしない人もいるんですよね、女性の中で。だからそういう
なんで気にしないなんで気にしないで済むんですかね？どうかぎえっと、なんか、何でだろう、好きじゃないのかな。
ね、へえ。 ね。いやいやいや、そういうことがあんまり気にならない、そういう関係ではない。うん、ま、色んなね、あの、方がいらっしゃいますからね。なので、決して自分を責めないで、自分がうん、どう思うか、どうどこが許せるのか許せないのかっていうのを見極めて、あの、これからのお付き合いをしていかれたらいいと思いますよ。
はあ。 はい。 うーん。

そうですね、なんか一応もう1回言って、嫌だってことを言って、やめてくれるのをもう1回だけ見てみます。
うん。 うん。 うん。 うん、そうですね。それでもいいと思います。うん。なので、うん、決して、あの、ひ弱にならないで、自分の意志をしっかり持って、あの、暮らしていってください。
うん。 うん。 そうですね。なんかこう、心穏やかに暮らしたいと思います。そうやって、はっきりすうん、はっきりさせて。今日はありがとうございました。
うん。 うん。そうですよね。 ん。ありがとうございました。

そうなんですよ。そんな、いだから休みの日になんか、あの、女の子と出かけようと試みて失敗したみたいなのが、なんかその、LINE の文で、わかっちゃって
うーん。 うん。 うん。 そうですね。うん。 ね、平日だったらね、まだ、あ、お店に行く行かないで、今日は無理っていうことが、ね、なんか、会話が成り立つかもしれないけれども、休みの日にそれがあるってことは、そういう可能性が高いですよね。
でしょう？
うーん、そうですね。うん。
でも、それを問い詰めたところで、なんか、とぼけるから
うん。
なんか、黙り込んだりとか。
うんうんうん。
でも、なんか、もうこの、なんかそんな感じだったら、うん、結婚したくないから、も、ほんとのこと知りたいんですよね。
うん。 うんうん。 うーん。まあ、も、ほんとのことを知ってしまってたら、どうなりますかね？
はい。 別れます。
あ、はっきりと出来るん出来ますか？あ、うん、うん、うん。
あ、別れます。わでくんできます。別れます。あたしは、そんな、浮気するのを目つぶって
うん。
結婚生活を送るようなことは、する人間じゃないから
うん。 うーん。
うん、それはもう、そういう人だったら、別れます。
うん。あ、そうなんですね。じゃ、これ、過去まで過去に、こういう事はなかったんですか？この2年間。
つそうですよね。なんかなんか飲み屋の子じゃなくって
うん。
なんか、ゲーム、なんか、スマホのゲーム

はい。
で、なんか仲良くなった女の子と LINE 交換して、なんかやり取りしてた時があったんです、最初付き合って初めの方の段階で。ね、なんか2人で出かけてるのに、なんかデート中に、ちょこちょこちょこちょこ、なんか LINE パパッて携帯上げて、なんか LINE でピピって返ししてるんですよね、なんかの隙に。え、こ、なんなんか、何やってんだろうと思って、え、なんかパッって、あの、もう、その日1日、も、何回もやってたから、パッて見たら、なんか女の人で
うん。 うんうん。うんうん。 うん。 うーん。 うーん。うんうん。 うん。 うんうん。
うん、なんかあの、なんかプライベートなやり取りしてたから、いや、もう、別、ゲームするのはいいけど、なんで LINE 交換してね、そんなプライベートなことで、そんなことしなきゃいけないのって言ったことは、前、あったんですよ。
うんうん。 うんうーん。ま、でも、そこも、あの、実際に会ってるかどうかっていうのはまだ分からないという感じなんですよね。でも、ま、そういう事ではないですよ。実際、会ってる、会ってないは、まあ、置いといて、 ね、彼の方がそうって誘うような行為をしていることで、もうもうだめ、だめで、だめですよねっていうか、ですよね？
そうですね、はい。 うーん。 うーん。なんかうん。
あのうんうん。 どうでしょう？うんうん。
ううん、そう、そうなんです。だから、もう、ちょっとまあ、でも、あたしの誤解だったらなんか嫌だなとかいうのもあるし
うんうん。
なんかもう、白黒はっきりさせたいなみたいなのもあるんですけど、うーん。
うんうん。 そうですね。でも、もう、あの、もし、黒であったら、もう、こ答えは決まってるじゃないですか。
はい。 はい。
ですよね、なので、あの、もう問いただす必要はないと思うんですよね。
そうですか。
うん、あの、でも少なからずとも、そういう方は、ずっと、結婚してもそういうことを繰り返すと思います。
はい。 うん。 そうですよね。
それが、実際、事実ではないかもしれないですよ。あの、もしかしたら、あの、なんだろう、誘って、ま、軽く誘って断られただけかもしれないし、もし、じゃ、そこで行くって言っても、実際に行かないかもしれない。それは分からないですね。ただ、そういうことをする、誘うような行為をするっていうのはずっと続くと思います。
うん。 ええ。はい。 はい。 そうですよね。
何度も何度も繰り返しますね、きっと。